Mais do que isso é porque é difícil, né, você ter 2 referências assim. Mas nesse caso, eh, seria melhor aprender a língua como eles estão na Espanha com 2 línguas, é difícil, né, com 2 línguas diferentes. E, no meu caso, foi foi isso, foi ela aprendeu tá iss eh, tá aprendendo português, agora que está introduzindo o inglês e ela está convivendo com pessoas que falam outras línguas, e ela já está aprendendo também, né. Agora eu acho que em uma fase adulta é muito difícil você ensinar várias línguas, né, existem os autodidatas que aprendem muito, né. Eu sei de mim, porque, eh, eu eu sempre tive inglês, né, mas o eh, quando eu comecei a aprender mesmo, eu já estava na na fase adulta e foi muito mais difícil. E o meu filho e minha filha
Sim. É. Uhum. E Uhum. Sim. Uhum. Ah, com certeza é mais difícil.
Nossa, muito mais difícil. Muito mais difícil, né. E eu acho que a forma de ensinar desses cursos, eh, está totalmente errada. Eu eu para mim, né, eu acho. Porque deveria, eh, eles deveriam introduzir primeiro a linguagem
Aham. <chuckles> Uhum. O vocabulário, né.
e depois a gramática. Eh, depois a gramática, linguagem, o speaking e o listening, né, para depois é é como como uma criança, a criança aprende assim, né, o speaking e o listening e depois a gramática.
É, porque tinha que ser igual criança Aham.